Ja, schön wär's, und so würde ich mir das wünschen, aber das ist leider hier weit entfernt von der Realität. Ich hab denen auch schon so oft gesagt: „Ihr könnt nicht mich anrufen und sagen: ‚Kannst du bitte in der nächsten halben Stunde kommen?‘“ Es funktioniert nicht. Ich habe 'n Job, ne, ich muss arbeiten und ich habe auch Klientengespräche und so. Ich kann mir ja die Termine planen, aber ich muss sie vorher wissen. Also, ne? Aber hier geht's wirklich so: „Kommst du mal eben, wir müssen ganz dringend,“ oder ne? So entscheiden, du musst jetzt vorbeikommen ja.
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Oh, okay, das ist natürlich schwierig, ja. Und wie sieht das aus mit dem Thema WhatsApp, wenn die dir von irgend 'nem Problem 'n Foto machen? Kann man darüber was klären oder geht das gar nicht?
Ja, es ist schon schwierig, ne? Ich habe das auch oft gesagt: „Schickt mir irgendwie 'n Foto oder 'n Video irgendwie so“, aber viele Dinge, ne, die musst du wirklich anfühlen. Zum Beispiel jetzt grade haben sie den Putz gemacht. Ich hab so 'n Kalkputz ausgewählt, ne? Der ist wirklich auch sehr schön, supernatürliches Material. Ähm, aber du musst das wirklich sehen, weil die dann zum Beispiel ist es so, äh, so 'n bisschen zu streifig alles gemacht haben. Auf 'm Foto siehst du das gar nicht so, aber wenn du dann da bist, denkst du so: „Ups, so kann das aber nicht bleiben, ne?“ Und, ähm, ja, und dann wieder Diskussion und d ne, dann kommt wieder: „Es ist doch schön so, das ist doch 'n bisschen rustikalerer Stil.“ Und ich so: „Ja, aber es ist nicht mein Stil, ich bin nicht so rustiko und, äh, da müsst ihr jetzt irgendwas dran tun“, ne? Und das ist dann immer viel Rederei, und dann muss auch noch der Bauh h ähm, nicht Herr, das bin bin ja quasi ich, aber, äh, Bauingenieur oder meine Baufirma kommen und der Verputzer und dann hat man wieder Riesenmeetings. Muss natürlich auch immer gucken, wann können dann alle, ne? Und also da bin ich schon sehr fremdbestimmt und kann nicht jetzt so sagen: „Ja, wir müssen uns jetzt aber am Donnerstagvormittag treffen, weil das ist mein Meeting-Tag“, oder so. Das funktioniert dann nicht. Mhm.
Mhm. Mhm. Ach so, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, okay. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ja schwierig, das ist natürlich wirklich schwierig. Wie weit ist denn dieses Projekt da jetzt schon fortgeschritten, beziehungsweise ist das Ende schon schon in Sicht? Du hast ja eben schon mal die Fenster erwähnt. Wenn die Fenster drin sind, dann ist natürlich schon mal und und Putz. Das heißt, es geht jetzt eher schon um den Innenausbau. Ist das so?